Ừm, bạn cứ, ơ, thoải mái kể với mình nha, tại vì nghe một cái, gọi là, chuyển một cái nơi, gọi là, một cái thành phố cũng xinh đẹp mộng mơ nè, nghe cũng rất nhiều thú vị, có nhiều trải nghiệm mới ha. Thì, ờ, bạn kể cho mình nghe đi, bạn đang lo lắng những cái điều gì nè?
Ừm. Ừ, thì, à, cái điều mà mình lo lắng thứ nhất á là mình nghe nhiều người nói rồi, kiểu, mà hù nhau á là thấy lên chơi vài bữa thì vui thôi, ở á hả, là vừa buồn vừa lạnh, kiểu, hông có quen đó bạn. Cho nên mình cũng hơi chững lại, lỡ mà đi rồi á nói vậy chứ đi lên cũng sẽ có nhiều cái yếu tố á, không phải là cứ đi lên đi xuống được đâu, nên cũng cần phải suy nghĩ kỹ. Rồi, ờ ừm. Vậy đó, cho nên là, kiểu, cứ cũng hơi e ngại nè. Rồi lên đây mình cũng đâu có bạn quen đâu, hổng hông có người thân luôn. Bao nhiêu năm cứ ở Sài Gòn rất là lâu rồi, cho nên khi mà nghĩ là để lại hoàn toàn cuộc sống ở này và đi lên một cái nơi mà hoàn toàn mới lạ, mình sẽ bắt đầu lại từ đầu, tìm kiếm mối quan hệ, rồi làm quen, nó cũng có một cái gì đó nó hơi, <sniffs> ừm, kiểu, e ngại đó bạn. Ừm, ừm, nể đó, ừm, nhưng mà đồng thời cũng ấy ừm. Đúng rồi, chính xác luôn.
Ừm. Ờ, cũng hợp lý ha. Ừm. Lo lắng, băn khoăn, đúng hông? Ừm, mình hiểu tâm lý đó. Ừm, tại vì giống như là rời khỏi cái vùng an toàn, đúng hông nè? Ừm.